<smacks lips> Uhm, fammi pensare, ehm <lip trill> mah, magari non ma è una cosa sciocca, no, in realtà poi, ehm, devo dire che, uhm, non ci son delle cose insomma così, uhm, beh brutte, ehm, che proprio insomma mi hanno un po' lasciato il segno e dico: "Non ci adesso sono ancora qui sennò sarei andata via." <chuckles> Ehm <laughs> ma ma, uhm, forse una una sorta di facciata che comunque, mhmm, de ha i suoi pro e e i suoi contro, no, se secondo me in i in Italia, per esempio, cioè soprattutto al sud da dove vengo io, ehm, c'è una tendenza alla tragedia greca, o al <chuckles> eh, per cui se c'è un problema è una tragedia, ehm, e va condiviso con il mondo intero, quello che stai s <chuckles> quello che è, mhmm senza filtri.
Mh, okay. <laughs> Giustamente, <laughs> giustamente. Ah, okay. Okay. Mh-mh. Certo. <laughs> Giusto, giusto. Mh, giusto. Mh. Vero. Vero, vero.
Eh, ehm, qui invece, uhm, c'è questa sorta di facciata del tipo che c'hai aspetti positivi e aspetti negativi, perché, mhmm, può essere anche fraintesa come una sorta di falsità, no, che quando incontri qualcuno per strada, amici, insomma tutto quanto è fantastico, tutto quanto è bellissimo, queste grandi esclamazioni di euforia e di di di benessere, no, ehm, che da un lato è una forma di educazione, no, nel senso: "Perché appesantire l'altra persona coi miei cavoli?" Ehm ehm, però dall'altra, invece cioè anche, no, può essere interpretata come una sorta di falsità, uhm
Mh, okay. Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Certo, certo. Mhmm, capisco. Magari il fatto che, ehm, le loro esclamazioni, i loro sì, siano un po' eccessive, magari appunto come dici tu, c'è dall'altra parte la tua cultura, insomma, del sud che si abbraccia un poco quella che è la tragedia greca e un po' va a tozzare con quella che è la la cultura, ovviamente, del del posto, giusto.
Siano un po' eccessivi certe volte. <chuckles> <chuckles> <laughs> Si. Sì, sì, sì, assolutamente.
Eh beh, c'è stato poi invece un momento, <smacks lips> magari dove, uhm, la tua cultura italiana ha preso magari il sopravvento. Quindi nel senso no, la mentalità, ecco, magari, uhm, in un momento in cui, uhm di malinteso oppure in un momento in cui ti sei sentita, non lo so, in difficoltà o in imbarazzo?